Bah en fait, hem, si tu veux, donc j'essaie de l'être pendant des années, heu, très honnêtement. Mais bon, je vois que oui oui oui oui, oui avant, parce que comme j'étais dans le commerce et cetera, des fois même même comme je je ten enfin je gérais des magasins et cetera, des fois il y a pas que les heures d'ouverture, des fois on on arrive plus tard, on part plus tôt, donc on se couche plus tôt la veille, tu, heu, tu vois le délire un petit peu? Heu, donc du coup, moi, je suis arrivé dans dans un système où tu as beau expliquer aux gens, mais mais mais comme tu es un petit petit peu décalé au niveau sociétal, heu, tu as beau le dire, heu, 100 fois d'affilée
Ouais. Mmh, avant, heu, tu montes ta boîte en auto-entreprise du coup? Mmh mh. Mmh mh. Ouais, je comprends. Mmh mh. Tu as moins de patience? Bah, oui, oui, tu as moins de patience aussi? J'imagine.
Oui, voilà, exactement, c'est j ah, je te le confirme. <laughs>
Bah, ouais, bah, peut-être que tu as pas envie de passer, heu, ton temps libre à, justement, à à te justifier, alors que tu as peut-être travaillé, heu, dur avant ça et que tu as besoin de faire autre chose quoi? Et et alors, est-ce que tu avais un équilibre à ce moment-là, heu, vie pro, heu, vie perso? Comment tu faisais, déjà avant?
Moi oui. En fait, moi moi, je pense que le plus important, c'est la personne qui vit avec toi. Donc si, elle, elle elle le comprend, heu, après le reste, tu vois, que ce soit les amis, la famille et cetera, donc à partir de là, <blows air> on vit pas avec et puis qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, donc moi j'ai pas un j'ai pas besoin d'un jugement, voilà. Ou ouais et ça ça changera pas la mienne, j'ai pas le choix, tu vois ce que je veux te dire? <laughs>
D'accord. Mmh mh. Oui, on vit pas avec ouais. Mmh mh, mmh. C'est vrai. Ça change pas la vie des uns et des autres, ouais je vois. Je vois bien. Mmh oui je oui, bah oui je comprends bien, ouais. Oui et puis après c'est aussi une question de de perception, j'imagine? Enfin, si tu es heureux comme ça, heu, effectivement, je veux dire il y a il y a pas de problème, heu, particulier quoi.
Alors heureux heureux, c'est c'est compliqué, parce qu'après, heu, apr après, c'est c'est le moins pire disons et après bon, il y a des fois quand quand on est dans son heu, tu vois, quand tu on est dans sa tête, on fait son truc tout ça, donc heu, OK, ça nous apporte de la satisfaction. Mais à partir de là, comme tout dans la vie, il y a des contraintes et donc ces contraintes-là, j'essaie de les heu, pff! Enfin, je je je les gère sans les gérer, parce que j'ai choisi ce mode de vie-là, donc si les gens acceptent pas, eh ben tant pis. <laughs>
Ouais. Mmh. D'accord, OK. Mmh mh. Mmh mh, mmh. Ouais je comprends. Tu fais des compromis? Mmh mh. Ouais, je comprends et du coup par rapport à à ta compagne, justement dont tu parlais, comment, heu, comment tu as réussi à à concilier, ben du coup, ta ta vie de couple et ton boulot, heu, à ce moment-là? Est-ce que par exemple vous aviez des des moments un petit peu où vous imposiez une pause, heu, commune pour vous retrouver peut-être? Ou des sorties ou comment ça se passe?
Mouais.